Allora guarda il mio fidanzato quando io non ci sono, a cena, ehm, è come se si prendesse il giorno di ferie dalla cucina, quindi o ordina qualcosa oppure lui si mangia tranquillamente latte e biscotti o latte e cereali. Quindi in realtà, ehm, si cioè f fa, si riposa.
Ah buono eh! Son buonissimi i latte e cereali, i Corn Flakes sono buonissimi, latte e biscotti magari i Plasmon, ehm, lo si mangiavan da piccoli.
Eh. Esatto, lui usa un po' questa tecnica del riposarsi e quindi dice: "Okay, visto che tu non ci sei io mi arrangio." Perché poi cucinare, lui gli piace cucinare, ma cucinare per 1 è diverso che cucinare per 2.
Sì è vero, è vero, sì è
Eh! Quindi lui quando è da solo dice: "No, è inutile che mi metto lì a cucinare e fare", quindi o si ordina qualcosina o se no va proprio di di latte e biscotti, cioè insomma cose che di solito non mangia mai per cena, no?
No, infatti. Ed invece, se capita al contrario? Eh!
Invece il caso contrario Eh, quando invece lui non c'è e ci sono solo io a cena, lì è la disperazione, perché io vengo dal pranzo
Eh! Qui è fatti, l le note dolenti.
Eh, sì, perché io vengo dal pranzo di stenti, perché cucinare mai, quindi cioè <chuckles> potessi mi mangerei i pomodini i pomodorini così dalla confezione, no, perché che cosa ci devo fare coi pomodorini, quindi vengo dal pranzo così, ho la cena in più il giorno dopo avrò subito di nuovo il pranzo. Quindi in realtà la mia tecnica, quando lui non c'è a cena, è auto invitarmi a casa delle mie amiche. E ehm
Che furba!
Sì, sì, sì e quindi cucinano loro, tipo anche per esempio stasera lui non c'è perché è a giocare con con gli amici e, ehm, io ho scritto alla mia amica e le ho detto: "Ma stasera ti va se ci troviamo, vengo da te.". <chuckles> E poi loro, poi lo sanno le mie amiche, no, cioè lo lo prendono
E di questo di questo stratagemma ch che usi o o o fanno o fanno vi ehm, com'è, buon viso a cattivo gioco si suol dire.
No, loro loro lo sanno perché cioè mi conoscono, sanno anche che non mi piace cucinare, che non sono neanche capace a farlo, quindi in realtà si fanno una bella, ehm, risata, perché quando arriva il mio messaggio vuol dire che sono nella fase della disperazione di dire: "Vi prego offritemi un pasto buono che se no poi domani ho ancora il pranzo da dovermi arrangiare, come faccio?" Quindi in realtà loro, cioè, gli fa anche piacere, ehm, anzi spesse volte anche in queste situazioni anche loro mi danno da portare a casa qualcosa, no, cioè, l di già pronto, magari han fatto la torta e mi danno i pezzi di torta per la colazione, han fatto magari, non so, i biscotti e me li lasciano, oppure hanno fatto più pasta e me la lasciano per il giorno dopo, cioè si prendono anche loro cura di me in ques sotto questo aspetto.